O, enteresan böyle bir Em Emek, eee, sineması geldi şimdi gö gözümün önünde bu bahsettiğin şey kadife ve şeydi falan. Böyle bir ağır, yüksek tavanlar. Öyle yerlerde yaşadın mı İstanbul'da, böyle yüksek tavanlı falan?
<chuckles> Evet, doğru, doğru. Değil mi? Hatta rengi de vardır onun, bordo. Eee, İstanbul'da öyle yerlerde yaşamadım. Bizim bayağı böyle modern ve sonradan yapılmış deprem yönetmeliğine uygun bir evimiz vardı ama çok seviyorum onun atmosferini. O atmosferi de İtalya'da, eee, buluyorum çok fazlasıyla. Yani o o hissimi orada gideriyorum. Eee, böyle gittiğim zaman, eee, Airbnb'den böyle eski evlerde konaklamaya çalışıyorum e elimden geldiğince. Eee, böyle yüksek tavanlı, perdeli, küf kokusu olan. <chuckles> Böyle.
Hıh. Hımm. Hı hı. Hımm. O böyle Ha sen öyle bir şeyse, bir de şey mi ahşap ahşap pencere mi? Hani böyle onun da bir kokusu hafif hafif gelir böyle buruna. Öyle bir yerden. Hı hı. Peki bu gittiğin yerlerden de ufak tefek bir şeyler toplayıp hani, eee, evinde şey yapıyor musun? Ö öyle bir
A, tabii, tabii, tabii. Aynen. Hatta mümkünse giyotin pencere, giyotin pencere denir ona. Böyle Hı hı. Muhakkak. muhakkak, muhakkak. Var. Eee, yani, eee, bazen işte sadece böyle bir atıyorum şey, eee, m gümüş kutusu falan alıyorum. Eee, gene gi gidiyorum yani oradaki pazarları da gezmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ya da böyle uç, ufak bir fular, bir böyle hani eski s o 60'ların modelleri bir gözlük, hep toplarım ben bunları. Eee, ya, işte o çocuktan beri sadeleştiğim, eee, üzerine zaman geçti. Tabii ki daha onu onları eski şeyiyle yapmıyorum çünkü kullanmıyorum ama o benim bir hobimdi. Devam etmek istiyorum.
öyle bir merakın var mı? Onu merak ettim. Hıı. Mutlaka. Hı hı. Ama biz senin evine geldiğimizde şunu görüyor muyuz? Yani bu köşelerde işte hani şurada gezmiş, burada şey yapmış böyle bir o seni anlatıyor mu yani, etrafın? Hani böyle bu oraya koymuş. <chuckles> Tam o tam öyle bir şey var mı hani? Bu geçmişi, bu şimdisi, bu şurası, bu gezmeleri falan. Öyle bir durum var mı?
Bu köşe yaz kös köşesi, onu görürsünüz. <laughs> Evet. Onu görürsünüz. Hı hı. Evet, evet, ya biraz böyle çok karakteri, çok ruhu olan bir ev olduğunu söyleyemeyeceğim ama benim bütün dönüşümlerimi içeren bir ev diyebilirim yani hani benim orada yaşadığım belli olur, hah. Ben de onu zaten karakter olarak...
Seni anlatıyor mu? Hı hı. Hı, hıh. Onu evet, tam olarak bunu merak ettim. Hani senin orada yaşadığın, hani gören birisi, eee, hiç bilmeyen bir arkadaşın oraya gelse, evet ya burada yaşıyor der mi senin için yani? Onu merak ettim. <chuckles> Anladım. Hımm, süpermiş, güzel. Güzel vallahi tüyolar da aldık. Böyle bir şeyde çok, eee, hakikaten keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum o zaman, bundan.
Evet. Evet, burada kafası karışık biri yaşıyor der, işte o da benim, evet. <chuckles> Aynen öyle. Evet. Hı hı. Kesinlikle, ben teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.